Äh. W was meinst du was meinst du jetzt genau? Dass du dass du da selber was e e erforscht hast oder w wie kann ich mir das vorstellen? Was hast du gerade genau gemeint? Gelesen?
Ja. Nein, nicht erforscht. Das das das hatte damit zu tun äh äh, das hatte da das war das war 'ne richtige Klasse. Deshalb sage ich, wenn das eine Klasse ist, ne, und in und und ich die nehme, dass ich so ein Zertifikat oder je nachdem ein Diplom bekomme. Dann mache ich das zu meiner Zeit, und das geht meistens immer ruckzuck, vor allen Dingen, wenn's online ist. Ähm, wenn sie so in 'ner Schule 'ne Klasse ist, dann musst du natürlich mit den anderen Leuten, äh, mitziehen, so wie der
Ja. Aha. Mhm. Hm.
wie das zeigt. Und wenn ich selbst lerne, dann ähm, ja, das geht entweder ruckzuck oder ich, äh, tue mir alles zusammen und suche nach Dingen, die mich interessieren. Und, äh, ja 'n 'n Kaffee klar, ich trinke immer Kaffee, aber es gibt keine bestimmte Zeit, wo ich mich hinsetze, ne? Wie gesagt, wenn mich das interessiert, wenn mich ich kann grad Wäsche machen und dann habe ich 'ne Idee, das juckt mich und dann dann gehe ich und schaue mir das an, ne? Ganz klar.
Ja, verstehe. Mhm. Ja, spannend, okay. Ja. Mhm. Ah, okay, interessant. Und dann hast du dann wirklich auch so du meintest grade so Sachen, wo wo Leute dann eher richtig viel Zeit reinstecken, das liest du dann in 2 Tagen durch. Bist du dann wirklich so richtig verbissen und gehst da vielleicht auch in die Nacht rein oder ist es einfach nur, weil du da vielleicht, ja, dieses Verständnis für hast und deswegen das viel schneller durcharbeiten kannst, so?
1. mal, das äh äh, nicht nicht nur unbedingt Verständnis von was ich hier sprach, war, um, äh äh, anderen Leuten Englisch beizubringen. Da braucht man so ein Diplom, ne? Das muss man machen. Und dieses war halt 120 Stunden und wie gesagt, die sagten, man hätte 4 bis 6 Monate und ich denke: „Na ja, das ist Englisch lernen und und ich äh, oder Englisch lehren.” Und das habe ich ja hier und da auch gemacht, wenn wenn, äh, äh, beim beim Tutoring wenn Leute auf die Uni gehen wollen und und die die Tests, die sie dann da nehmen müssen. Und ja, da bin ich das habe ich dann durchgezogen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Verstehe. Durchgezogen, okay. Aber ist das denn sowas m musstest du dann auch so, ja, Tests und so was abschließen oder war's dann wirklich hier Informationsaufnahme nur? Ah, okay.
In 2 Nächten war ich fertig, 120 Stunden. Ja, nach nach ja? Ja, nein, hm, da da da gab's Tests nach jedem, äh, Chapter, also nach jedem, wie sagt man ja, genau, Kapitel, ja. Und dann natürlich 2, 3 große Tests. Mhm.
Ah, mhm. Kapitel? Ja. Okay, interessant und ja. Und das dann alles so auf auf Online-Basis also du konntest dann wirklich auch, äh, ja, remote einfach die Sachen vielleicht da durchziehen und warst irgendwie gar nicht an an Zeiten oder andere Menschen gebunden? So? Na, okay. Mhm.
Ja, genau. Und das war das war das Gute dabei, denn dementsprechend kann ich lernen, wie wie's mir passt. Wenn wenn man in die Schule geht, dann bringen die nur so viel in 1 Klasse. Und, na ja, man muss halt immer al auf andere Leute warten, bis das sie das kapiert haben, oder sie brauchen mehr Zeit oder na ja, so.
Mhm.